हाँ, मैंने भी मतलब दिया था मतलब 1 दोस्त था मेरा तो उसको पैसों की ज़रूरत थी। वो बा फ़ोन करके बोला था कि, मुझे पैसे चाहिए अभी बहुत ज़रूरी है मुझे काम है कुछ। तो मैंने उसकी मदद कर दी। वो कह रहा था मतलब कुछ 1 महीने में लौटा दूँगा। तो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए फ़िर वो मतलब लौटा नहीं पा रहा था। अ, तो जब ज़्यादा पैसे नहीं लिए थे बस ₹1000 कुछ लिया था उसने वो लौटा नहीं पा रहा था। मैंने भी पूछा 1-2 बार फ़िर वो भी नहीं दे पा रहा था। तो मुझे लगा उसकी मतलब जो भी मतलब अच्छा नहीं होगा मतलब कुछ उसके पास पैसे नहीं होंगे तो मैंने सोचा ठीक है भाई जितने हो अ, मतलब अगर 500 तो 500 दे दो तो ऐसा करके मैंने उससे पैसे ले लिए।
जी। अच्छा, अच्छा। जी। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ। अच्छा। अच्छा, अच्छा। हुँ। जी। हुँ, हुँ। सही बात। हाँ। जी। हाँ।
जी ऐसा हुआ था मेरे साथ।